طب احكِ لي بقى، إزاي بتحُط حدود مع قرايبك ال بيتدخّلوا في حياتك، بتعملها إزاي؟
هو آه. القرايب المتدخّلين دي أزمتنا بصراحة. يعني أزمتي تحديدًا آآ خصوصًا في المجتمع بتاعنا المصري لأ، هو الق قرايب بيكون ليهم نوع من القٌدسيّة كده اللي هو لأ، يعني آراءهم لأ خد اتدخّلوا براحتكم، مش عارف أي حاجة باعملها في حياتي هو كان من زمان حتّى من وأنا صغير فالاقي عليها تعليقات سخيفة، تقليل مش عارف إيه، فكانت بصراحة حاجة يعني مُنهِكة بالنسبة لي في فترة طويلة وكنت باقعد بقى كل ما يقولوا حاجة تمام. خصوصًا بقى فكرة بقى الغيبة والنميمة يا لهوي لأ.
آه. إمم. إمم. آه. إمم. إمم. إمم.
آآ حاجة صعبة بصراحة وكانت بترهقني نفسيًا. كنت كل مثلًا مش عارف اتكلّموا عليك قالوا كذا، عملوا كذا، كنت باتعب وباتضايق. فلحد ما قُلت يعني هو أنا سايبهم كده ليه من الأساس؟ دي كانت الفكرة الأولى ب في دماغي بصراحة.
إمم. آه. كلامهم كان بيأثّر فيك في في فترة ما؟
آه جدًا. بصراحة يمكن وأنا صغير شوية كان كلامهم بيضغط عليّا نفسيًا وكنت باقعد بقى إيه <tsk> خصوصًا عارفة لمّا أكون قاعد معاهم، <tsk> أنا باقعد أحسب بقى كل حركة، وكل تصرُّف عشان إيه، لأ أنا لو عملت ده بالشكل الف آه. أ والله حتّى المشكلة إن أنا الحاجات ال اسمها إيه دي؟ باعملها بحُسْن نِيّة مُفرِط تمام، آآ ألاقيهم بيقولوا يعني آآ اسمه ايه ده؟ تعليقات غريبة. يعني أنا مثلًا فاكر في موقف من المواقف تمام، إن أنا في مرّة كنت رُحت أجيب لخالتي حاجة تمام؟
إمم. إمم. آه. أيوه. تاخُد بالك أوي. إمم. إمم. إمم.
وخلاص ادّيتها لها تمام؟ آآ وراحت بتقول لي: "خُد الحساب." قُلت لها: "لأ حساب إيه يا خالته علي إيه؟" <tsk> راحت قالت لي: "عشان ما تبقاش" اسمه إيه ده؟ عشان ما يبقاش ليّا عند حاجة ليّا عندك حاجة يوم القيامة أو كده آه. لأ، يعني حاجة يوم القيامة أو كده. قُلت لها: "ما عادي يعني أنا مسامحِك ما فيش حاجة." قالت لي: "لا لأ خُد." فخدت فراحت بعد كده أنا اكتشفت بعدها بس سَنة إنّها يعني ب بقي هي قعدت تحكي الموقف، بتحكي إيه طي أنا مش فاهم أنا عملت إيه غلط؟ أ اللي هو
إمم. جمايل يعني. آه. آه، آه. طب آه، يعني <chuckles> فين المشكلة؟ <chuckles> آه.
آه. فهو أي تصرُّف باعمله ت سواء صح أو غلط، كنت بالاقي عليه مشكلة. ساع يعني ساعات يقولوا عليّا بخيل، ساعات يقولوا عليّا مُبزِر، ساعات ي الحاجة وضدّها حرفيًا. ف
إمم. من نفس الشخص؟